А <laughs> на самом, деле, мне кажется, такого не было. У меня просто все такие работы как будто короткие, да, там где-то поработаю, там какую-то сезонную работу- уйду, да, потому что закончится сезон, поработаю где-то и уйду сама, потому что чего-то другого захочу, но было такое, что, я помню, я еле-еле доработала в какой-то об о обычной работе, просто чтобы, ам ну я я всегда такая вот э, <chuckles> люблю, а вот эту всю соблазнность, да, <chuckles> иногда в ставить на первую очередь. Я помню, мне мать говорит: "Давай поедем в Канарские острова". Я только там начала работать, говорит: "Попроси чтобы там у тебя был отпуск да, на несколько дней". Их у меня я там не часто работала, только ночные смены и поэтому получала хорошую зарплату, просто там не целую неделю, только 3 дня в неделю, да, и поэтому там отпроситься несколько раз не было так сложно, да, и поэтому <chuckles> вот это было смешно, потому что получается я как бы вот чего-то хочу, да, и вот даже вот эту стабильную хорошую работу, в принципе, да, вот на какое-то время заработать не плохие деньги я даже была готова бросать, потому что просто я хотела, да, вот, а, чего-то такого соблазнного, да, потому что вот хотела куда-то поехать, там попутешествовать.
М. Мгм мгм. Окей окей. Мгм. <laughs> Мгм мгм. А возможно, это в силу возраста было? Это, то есть, юность ещё была у тебя?
Да и у меня до сих пор юность, поэтому у меня всё вот так вот, ам, очень происходит очень Не хочу выражаться, вот г говорить спонтанно, потому что только что сказала, что я спонтанно вещи не делаю, <laughs> поэтому как бы не буду этого говорить. Представим, что я делаю не спонтанно сейчас вещь. <laughs>
А. Мгм мгм. <chuckles> <laughs> Окей окей. Мгм. А как ты считаешь э, откуда всё-таки вот, э, у людей и, возможно, вот, э, у старшего поколения и всё-таки вот у твоего поколения, так как ты сказала, что ты ещё, а, юная, откуда вот эта тяга к стабильности? Это, с чем это связано? С какими-то, э, семейными це семейными ценностями? То есть это зависит от воспитания или это просто какая-то необходимость? Вот, э, почему.